بُص، آمم، في حاجة كده وعايزة بصراحة أفضفض لك يعني عنها، مضايقاني أوي.
آآ أنا معاكِ وسامعِك، اتفضلي.
طب بُص، آآ، أنا عادةً بأقع في علاقات وبتكون سامة سواء ارتباط أو صحاب.
آآ يعني الاتنين بيطلعوا معايا مش أحسن حاجة، وطبعًا باطلع أنا مأذية نفسيًا آآ، متدمرة تمامًا، مُستَهلكَة و <tsk> مش باعرف إن أنا يعني أتخطى ده بسرعة، وطبعًا بيأذيني جدًا. تمام؟ فيعني
إمم. تمام، هو فعلًا يعني موضوع صعب آآ خصوصًا لو هو بيتكرر كتير، أنا فاهمِك، بيبقى بايخ كده و وبتحسي بعديها إن أنتِ مُحبَطة و وهو فعلًا شعور مُحبِط. آآ طب هل ده بيحصل معاكِ دايمًا، والّا علاقات معينة والّا على طول أصلًا ده بيتكرر؟
إمم. جدًا. بُص هو بصراحة دايمًا ده بيحصل إن أنا بأقع مع ناس بيكونوا مثلًا بيدوّروا على مصلحتهم، بيكونوا آآ لُؤمَا كده ويعني خب خبَثا جدًا، يعني مؤذيين جدًا برضه، فأنا باطلع يعني من أي علاقة باكون مُستنزفَة عاطفيًا ونفسيًا، و و وكمان تفكيري بيبقى متشتت خالص، بيبقى يعني حالتي صعبة من أي علاقة، سواء بقى كانت صاحبة أو صاحب، حبيب، أيًا كان، أي علاقة باخشها بتكون كده حقيقي، إن أنا باطلع دايمًا خسرانة، خسرانة وقت، خسرانة مجهود، خسرانة مشاعر، طبعًا مش باعرف أعوّض ده تاني.
إمم. فاهمِك آه وأكيد طبعًا هتاخدي وقت كده على ما تبدئي تسترجعي تاني آآ آمم الحاجات اللي أنتِ فقدتيها في العلاقة دي، سواء ثقة مثلًا في الناس أو أو كده ت هتاخدي وقت عشان تبدئي تعالجي الموضوع ده، بس أنتِ قُلتِ إن ده بيحصل مع أي حد سواء آمم آآ، حبيب مثلًا أو صاحبة، يعني آآ شايفة مثلًا حاجات مشتركة في العلاقات اللي بتبقى سامة ديّة، أو لاحظتِ مثلًا نمط معيّن بيتكرر؟
إمم. إمم. إمم. بُصّ حقيقي أنا مش عارفة ومش قادرة أفهم إيه السبب وليه بيحصل معايا كده، أنا آآ، يعني مش ساذجة بس طيبة وما باحبش أتعامل مع حد بطريقة خبيثة، أو أتعامل بطريقة مش حلوة مع حد، بس هم طبعًا بيستغلوا ده ضدي، وأنا يعني بابقى متعاطفة متعاونة باتكلم بقلب، باخُشّ العلاقة بقلبي، آآ، بابقى عايزة يعني أحُطّ فيها طاقة ومجهود على قد ما أقدر عشان خاطر العلاقة دي تبقى قوية ومستمرة وحلوة، أيًا كانت نوعها ايه العلاقة دي سواء friendship أو relationship يعني أي حاجة، آآ، بس الناس بتستغل ده ضدي طبعًا، إن هم بيشوفوني ضعيفة فب يعني بيتعدّوا بقى حدودهم معايا، مثلًا في أ هزار مثلًا سخيف، في ح كلما أو تنمُّر، كلمة كلمات تقيلة كده في الهزار يعني فاهم، أو مثلًا بقى تطنيش والحاجات كُلّ الحاجات اللي هي ممكن تؤذي الإنسان نفسيًا، خصوصًا لو كان إنسان مهتم بحد أو كده بيعملوها وأنا ما ما باعرفش أتصرّف إزاي حقيقي، بافضل أحاول بافضل أصلّح لحد ما باحس إن أنا خلاص ما عنديش أي حاجة أعملها، فباضطّر إن أنا أبعد وآخد جنب كده وخلاص، والعلاقة بتنتهي على كده، هم أصلًا كانوا بيستغلوني ومش مهتمين لأمري، فبرضه ما دوّروش عليَّ لمّا مشيت فهمت؟
امم. امم. امم، فاهمِك. فاهمِك، آه. فاهمِك أكيد، ال كمان الموضوع أصلًا مُحبِط إن هم حتى بعد ما أنتِ بتنهي العلاقة، هم مش بيحاولوا يصلّحوها فابتدى الشعور جواكِ بيزيد مثلًا، أو تبدئي تحزني أكتر، أنا فاهم آه، ومقدّر ده، وكمان أنتِ قلتِ إن أنتِ بتبقي طيبة بزيادة في العلاقة، هل شايفة مثلًا إن ده السبب؟ أو أو هم مثلًا بي بيتعاملوا معاكِ على إنِّك مش في نَفْس آمم يعني بتبقي طيبة زيادة عن اللزوم أو فاهمة بت بتخلّي الحدود كده مفتوحة، جربتِ مثلًا ت تقفلي الحدود دي؟ أو تقلِّلي حدودِك كده مع الناس القريّبة منِك؟
امم. امم. هو أنا يعني، إمم، أنا هُم بيشوفوني فعلًا طيبة بزيادة، طبعًا بيستعملوا ده ضِدِّي، وبيتعاملوا هُم بأسلوبهم السَّيِّء، آآ، بالنسبة للحدود بقى، أنا دايمًا باحُطّ حدود تمام، خصوصًا في أوّل في أوّل أي علاقة، باحُطّ دايمًا حدود وحدود صارمة جدًا وقويّة كمان، لحد مثلًا ما الإنسان ده يظهِر إن هو كويّس، بس بعدين بعد ما يعني ناخُد على بعض، وخلاص إنّه الإنسان أو الإنسانة دي كويسين مُحترمين، أقدر أتكلّم معاهم بشخصيتي الطبيعيّة، لإن أنا مش بطبيعتي إن أنا آآ جافّة في المُعاملة أو كده، فأنا ده بيكون مؤقتًا لحد ما أتأكد إن الناس اللي قُدّامي دي بتحترمني، دي ناس مُحترمة، ناس بتفهم كده يعني، بعدين بيتحولوا تمامًا 180 درجة بيتحوّلوا، ما ما باعرفش يعني مين الناس دي؟ بالاقي إنّه الهزار بقى سخيف، آآ، ما بقاش يتردّ عليّا بسُرعة، ما بقاش في اهتمام ليّا ولا لكلامي، ولا لمشاعري، ولا أي حاجة.
امم. طب كويس. إمم، فاهمِك. اهم. إمم. إمم. آه، هو فعلًا عمل حوار بيزعّل، خاصّةً بقى لو أنتِ كُنتِ متعوِّدة على حاجة منهم، والحاجة دي اتغيّرت بعد ما أنتِ فتحتِ لهم قلبكِ بزيادة كمان، و ويعني اعتبرتيهم قُريبين أكتر أو أدّيتيهم مكانة عالية، أكيد طبعًا الحوار ده بيضايق آمم، طب هل بقى جرّبتِ تتخذي كده أي إجراءات آآ مع المواقف المُتكرِّرة منهم دي، زي عدم الرَّدّ، أو إن هُم يقلّلوا منِك، ويتنمّروا عليكِ؟ جَرّبتِ تعملي حاجة عشان تحِلِّي المُشكلة دي؟
إمم. بالضبط. بُصّ، أ أنا بصراحة باتكلم وباقول إنه يا جماعة اللي بيحصَل ده ما ينفعش، هو إيه اللي حصَل ليه اتغيرتوا، ليه اتغيرتِ، إيه في إيه؟ في مشكلة معاكِ؟ في مشكلة ما بيننا؟ في حاجة أنا مش واخدة بالي منها؟ ب باسأل، ما أحبش أسيب يعني حد كده لدماغُه، ممكن يكون حصَل حاجة مثلًا ومضايقين مش عايزين يتكلموا، فباسأل إنه يعني أتأكد أطمن في إيه، بس طبعًا ما ما بيبقاش في رد الكلام بيلِّف كده وبيدُور، ما ب كمان يعني <tsk> بيهرَبوا من الكلام، بيهرَبوا من الأسئلة، بيغيَّروا المواضيع تمامًا، وبيقولوا كده كلام سخيف عادي، اللي هو لأ ما فيش حاجة مش عارفة إيه، ده إحنا بنهزّر و مالِك في إيه وأنتِ خدتِ الموضوع بحساسية don't take it personally وبتاع كده الحاجات من دي، بس كُلّ حاجة واضحة يعني قُدّامي، فأنا بصراحة ما بقِتش عارفة أتصرّف إزاي، وتعِبت جدًا زي ما قُلت لك، والموضوع بقى صعب عليَّ بأمانة.
إمم. إمم. أيوه فاهمِك، امم. فاهمِك، وكمان مقدّر التعب بتاعِك ده، و وعارف إن هو الحوار مستفز- مستفز جدًا، خصوصًا كمان إن أنتِ بتحاولي تبيّني لهم إن ده لأ مش مش مش مش طريقتِك أو إن أنتِ مش بتحبي يحصل معاكِ كده، وهم مُصِرين كمان يخلّوا المشكلة هايفة أو بسيطة، فاهماني، اللي هم لأ بيقلِّلوا من المشكلة، وطبعًا لأ ده مش صح إنه أنتِ هُم بيقلِّلوا من المشكلة عشان يضغطوا عليكِ كمان، هتلاقيكي بتبقي مضغوطة ساعتها، فلأ، عايزِك تفهمي إن إن هم مش صح وأنتِ اللي المفروض صح، والمفروض الحدود بتاعتِك اللي أنتِ تحُطّيها في العلاقة ما تتكسِرش مهما كان، ومهما كان مين الشخص اللي اللي كان قُريّب منِّك قد إيه، بس طالما في حدود اتكسرت فلأ، لازم تاخدي إجراء ساعتها، ومثلًا اللي أنتِ تبعدي عنهم فترة معيّنة، آآ، سواء مثلًا أسبوعين 3 أو حتى لو شهر لو تقدَري، عشان يبدأوا يحسوا فعلًا إن لأ، هم ت عَمَلوا حاجة معاكم معاكِ ودي عقابهم عقابِك ليهم فاهماني، بحيث تاخدي خطوات كده بدَل ما تنهي العلاقة على طُول من غير ما تدّيهم أي فرصة إن هُم يصلّحوا من نفسُهم، فاهماني؟
إمم. أيوه، فعلًا. فعلًا. إمم. تمام. إمم. آه، آه، فهمتك. تمام، يعني آآ، خلّيني معلش أحدّد ال الموقف تاني، إنُّه آآ، يعني أقول لهُم عملتوا 1 2 3 وأروح واخدة جنب، أو واخدة خطوات لِورا، وأختفي شويّة عنهم وأبعِد، مش إنّي أقطع علاقتي مرّة واحدة.
بِالضبط آه، أو تِرجَّعِيهم لنفس الدايرة اللي هُم كانوا فيها، زَيّ أنتِ بتقولي مثلًا أنتِ دايرتِك في الأول بتبدأ بحدود، لكن بعد كده بتفتحي شوية الحدود دِيَّة لما تلاقيهم قُريِّبين، لأ رَجَّعيهم تاني نفس المكانة اللّي هُم كانوا فيها، لحد ما تحِسّي آه إن هُم فعلًا ابتدوا كده يتجاوبوا مَع ال مَع الزعل بتاعِك ده، أو المُلاحَظات دي، ويبدأوا يعالجوا من نفسهم. لأ، ابدئي دَخَّليهم تاني وكمان أكتر، لأنهم قدَّروكِ وقدَّروا مشاعرِك، وابتدوا يعالجوا من نفسهم عشان خاطرِك، فدي حاجة حلوة بقى ساعتها.
تمام. آه، تمام ماشي. بصراحة النصايح دي حلوة وهاعمل بيها يمكن تِنفَع معاهم يعني. بصراحة لو ما نفعتش أنا هابعد طبعًا، لأنّ أنا يعني نفسيتي بصراحة ما تتحمّلش الضَّغط ده كُلّه، فعندَك حَقّ يَعني أنا فِعلًا هاعمل كده.
آه آه ط طبعًا لو أنتِ ما ما لقيتيش أي استجابة منهم، بِالضبط يعني حاولي بقى تبعدِي عنهم، و وكمان تتعلّمِي من العِلاقة، وتشوفِي النمط اللي كان مزعَّلِك في الشخصية دي، وتحاولي تتجنّبيها بقى في الشخصية اللي بعديه، ده بقى هيخفِّف من نفسيتِك أكتر، وهخليكِ مرتاحة كمان في حياتِك بعد كده.
امم. تمام. تمام ماشي، أنا هابقى أركّز على النُقَط دي كويس جِدًّا، عشان ما اتعرَّضش للمواقِف دي تاني. وعامَّةً شكرًا جِدًا ليك على إنِّك نصحتنِي النصايح الحِلوة دي كُلّها، وكَمان سمعتنِي يَعني باهتِمام، شكرًا بجد.
العفو علي إيه، أنا معاكِ في أي وقت، و وأتمنى يعني لِيكِ التوفيق في بَقية حياتِك إن شاء الله.